Ehm, diciamo che mi son fatto fuori un'intera stagione in quasi 1 sera e mezzo, ehm, quindi sì, sì.
E, giusto per capire, quanti episodi ha una stagione?
Eh, più o meno 14, 15.
Beh, <chuckles> direi che hai usato bene il tuo tempo. <chuckles>
Eh sì, <chuckles> direi che è stato proprio un po' tanto tempo. <chuckles>
Okay, okay. E di cosa parla in breve?
Però sì, quando mi capita a volte. Eh, in breve parla di questi cacciademoni che a Ferlafonte devono devono liberare la le città dai vari demoni, e la cosa bella, diciamo, è quando magari si fanno ci sono quei momenti un po' più noiosi, no, che vabbè, tu li sopporti, ehm, e poi arrivano i momenti in cui cominciano a picchiarsi. Cominciano a picchiarsi, soltanto che quando iniziano a picchiarsi dura 4 episodi, quindi 4 episodi ti volano, no, <chuckles> e tu devi guardarli per forza perché dici: "No, devo finire lo scontro chiaramente." Eh certo, eh. Eh, esatto. Eh no! Eh no, eh no.
Mh-mh. Sì. <chuckles> Ti assicuro. <chuckles> Mh-mh. Eh certo, non è che puoi lasciarlo lì a metà e poi andare a lavorare, cioè, giustamente bisogna stabilire delle priorità.
Ci sono priorità, esatto.
<chuckles> Ci son priorità superiori. Quindi diciamo che queste 3 sono le principali distrazioni delle tue giornate oppure dell'ultimo periodo? Cioè, sei sempre stato così?
<chuckles> Sì, ultimamente sì. Eh, sì. Esattamente, proprio l'ultimo periodo è <exhales> un po' così.
Okay, quindi prima non tendevi a essere così distratto.
No, prima un po' meno, anche perché avendo iniziato il lavoro un lavoro nuovo da poco, cioè, nuovo il nuovo posto più che nuovo lavoro, ehm, chiaramente sei un po' più concentrato, stai un po' più attento, poi appena ci prendi la mano chiaramente sai gestirti il lavoro e quindi hai quel, tra virgolette, "tempo libero". Esatto, esatto. Te lo crei il tempo.
Mh-mh. Ti sai rilassare. Okay, e <chuckles> sì, te te lo ricavi da un buco e l'altro. Ehm, poi ti volevo chiedere, ehm, se avessi avuto un progetto recentemente dove ti fossi lasciato particolarmente distrarre e che e questo magari ha provocato, non so, delle conseguenze o ti ha fatto, mhmm, arrivare in ritardo su una scadenza.
<chuckles> Esatto, esatto. Mh-mh.

Uhm. Allora sì, mi mi è capitato in passato di arrivare tardi a una scadenza o meglio e sono arrivato meno preparato, cioè magari ho finito il lavoro, però potevo farla decisamente molto meglio. Ehm, ad <chuckles> ad esempio, quando dovevo consegnare il progetto di un un cliente, quindi io lavoro coi social, mi mi occupo della strategia social di quel cliente, no, e quindi dovevo arrivare
Mh-mh ad esempio? <laughs> Okay. Quindi tipo social, social media manager?
e so esa sì, un social media manager, anche se mi occupo più della parte dei content video e tutto quello che è potenzialmente virale, più che proprio magari le grafiche, le e queste cose qua, ehm, più a parte video.
Mh-mh. Okay. Quindi tu rendi attraenti contenuti.
Esatto. Ehm, rendo più coinvolgenti, intrattenitivi i i contenuti video, quindi i reel.
Mh. Mh-mh. Okay.
Ehm, uhm, dietro ci sta una strategia chiaramente, e quindi devo arrivare dal cliente con il piano, ehm, e sono arrivato con un piano, sì finito, però finito alla svelta, all'ultimo, perché mi ero lasciato tutto il lavoro alla fine. Eh, esatto, diciamo che poi io sono bravo a
È un po' tirato via, diciamo. <chuckles>
metterla <chuckles> inventarmi qualcosa per farla sembrare più esatto, esatto, mi so vendere bene, so vendertela bene e quindi alla fine lo stavo facendo in real time <chuckles> que dove chiaramente
Cioè, diciamo che ti sai vendere bene. Okay. Ah okay, l'hai proprio improvvisata lì per lì la strategia. <chuckles>
Eh sì, sì, sì. Cioè io ho fatto lo scheletro a casa, poi ho detto: “Arrivo lì, ve lo guardo, ehm, e qualcosa sopra ce lo metto al momento.”
<chuckles> Cioè dai, lo guardo, vedo un po' quello che vuole, e gli glielo m maschero lì nella strategia.
Eh sì. Sì, sì, e per fortuna ero un cliente non particolarmente difficile, quindi è stato abbastanza fattibile.